Pra me criticar, entendeu? Porque eu não criticava ninguém.
Uhum. A pessoa não tinha abertura, né.
É, eles não tinham isso mesmo, eles não tinham abertura. Aí ela falou no grupo assim, eu estava lá, ela falou: "É, não sei por que hoje em dia todo mundo veste jeans e camiseta, né, gente, pra que, né, essas roupa assim de" <chuckles> entendeu? Era pra mim, eu tenho certeza que era, mas pra mim tanto faz, tanto fez. Sabe sabe o que que eu pensava? Eu estou aqui é pra estudar, eu não estou aqui pra fazer amigo. <laughs> Eu pensava assim. E no trabalho também eu pensava a mesma forma. Eu não estou aqui pra sempre falei pra todo mundo: "Eu não estou aqui pra fazer amigo, eu estou aqui pra trabalhar". Agora, quem quiser ser meu amigo
Uhum. Entendi. Só que não te afetou não, né? Aham. Ai, quem dera se eu tivesse esse pensamento quando eu era mais nova. Aham. Olha, vou ano vou levar essa frase pra vida. <laughs>
É, né, é isso, eu sempre fui assim. <laughs> E aí o povo tinha falava até que eu era chata, sabe, que eu era rígida, mas a minha postura é assim.
Uhum. Sim, sim. Aham. Você só não envolvia com essas bobeiras, né, dos outros.
É, eu sou muito prática, eu estou aqui pra quê? Eu estou aqui pra estudar. Se se quiser falar de mim, que fale, não estou nem aí, eu estou aqui pra estudar, eu chego, estudo e vou embora, <chuckles> entendeu? E o trabalho é a mesma coisa.
Aham. Sim. Ah, adorei essa postura em relação a isso. Muito bom, muito bom.
Eu eu até cheguei uma vez falar com uma amiga minha assim, com uma com uma das minhas colegas de de trabalho, eh, porque ela veio comentar comigo coisa de uma outra pessoa, questão de moda também. Aí, eh, eu virei pra ela e falei assim: "O que que você tem com isso? Você paga o o o salário dela? Ou você rele rece recebe salário dela? Porque você está aqui pra trabalhar, que que você tem a ver com a roupa que ela veste?". Não é?
Aham. Tá. Aham. Nunca mais ela comentou nada, né. <laughs>
Nunca mais comenta nada comigo. <laughs>
<laughs> E não deve nem ter gostado ainda de você ter falado isso.